Ne ho avu ho avuto 2 gatti, okay, una è morta di vecchiaia, poi uno vabbè è una lunga storia, ho dovuto dare poi, mhmm, i in adozione no cioè, "in adozione" tra virgolette, perché erano degli amici, quindi diciamo siamo ancora in contatto e li vedo. Quindi sì, gl questi miei amici l'hanno tenuto. Però adesso, diciamo, quando sarò pronta vorrei avere un cane. Beh, mhmm, quando li vedo sì.
Okay. Certo. Eh no, certo. Ah, che bello, io adoro. Eh, ma loro ti portano tanta felicità, posso dirti, appena già solo come entri in casa il cane ti salta addosso, ti fa tutte quelle feste, già sei felice a prescindere perché sì, è il mio animale preferito, proprio perché veramente loro portano tanta felicità, ehm, c'è poco da dire.
È vero. È vero. È vero. Verissimo, veris Concordo, concordo. Sì, sì, sì. E vabbè dai, ci sono c'è molto da sorridere su questo
Mh-mh. Assolutamente, siamo d'accordissimo. Ciao, ti saluto, ciao, ciao. Anche per me.
Esatto. Dai, ciao, grazie. È stato un piacere. Ciao, ciao.